Ừm, đúng rồi bạn.
Ừm, vậy thì bạn có hay chọn cái bài hát đó để mà hát cho bạn bè nghe chưa?
Ừm, ô, điểm đặc biệt nha, mình hay đi nếu mà đi hát karaoke á, mình sẽ chọn tất tần tật những cái bài nào của cổ để mà hát chung với bạn mình, riêng bài này thì mình không chọn nha, không chọn, chưa bao giờ luôn, ừm, tại vì mình thứ nhất là mình muốn giữ nó lại cho riêng mình là cái thứ nhất, thứ hai là cái lời nó cũng hông có mấy là vui ấy, tức là nó vẫn có cái phần tích cực nha, nhưng mà, kiểu như, nửa đầu cái bài á, nó rất là, ừm, nó rất là, kiểu như là, có nhiều cái lời mà cổ viết lại người ta nói cổ nó cũng khó chịu nè, cũng cũng cay độc này kia cho nên là mình hông có muốn đem nó vào không khí karaoke, mình thích tự nghe.
À! Ủa sao vậy? Ừm. Mình hiểu. Ừm. À, rồi, <laughs> ờ, rồi mình hiểu ý bạn rồi. Mặc dù cái bài hát đó đối với bạn nó rất là ý nghĩa nhưng mà bạn quyết định sẽ giữ nó cho riêng bản thân bạn thôi, đúng hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm, mang ý nghĩa cho mình thôi. <laughs>
Ừ, mang ý nghĩa cho bạn thôi là đủ rồi, hổng có cần phải cho ai biết hết. <laughs> Vậy thì, ờ, theo bạn sống bạn nói là bạn s theo cái lời bài hát là bạn muốn sống theo cái mục đích giống như lời bài hát đó, vậy là bạn đã làm được chưa?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, trộm vía, nếu mà Taylor mất, ờ chắc cũng, ờ, 7 năm gì đó cổ mới có cái vị thế thì chắc mình cũng cũng cỡ đó chắc là bị bài vận vận vào người hay sao á, ừm, kiểu vậy.
Ui lâu nha. <chuckles> Ừm, dù gì cũng là một cái quá trình phấn đấu của bản thân mà, đúng hông? Nó cũng phải có tốn thời gian hả bạn?
Đúng ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, và nhờ cái bài hát đó đó bạn, thì trong những cái lúc mà mình, ừm, cảm thấy là cô đơn á, hông có ai hiểu mình rồi nhiều cái lúc có những cái chuyện tiêu cực đến mình tự hỏi là liệu ngày mai là mình có làm được hay không ấy, thì mình bật cái bài này lên và mình tin tưởng là, ờ, có thể bây giờ chưa tới nhưng mà một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ được sống ở một cái thành phố mình mơ ước giống như là lời bài hát vậy á.
Ừm. À! Ừm, mình hiểu, vậy là như bạn nói là bạn cũng thường xuyên nghe lại bài này, vậy là bạn sẽ nghe lại ở đâu đối với bạn, hoàn cảnh nào?
Ừm, ừm.